ก็จริง ๆ แล้วจะบอกว่าคนที่นั่นค่อนข้างน่ารักมาก ๆ แล้วก็เหมือนเขาอะไม่ได้เป็นนักธุรกิจเหมือน เขาเรียกอะไร พวกคนในเมือง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ บางอย่างที่เขาอะช่วยเราได้อะ เขาก็จะช่วยด้วยความเต็มใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า อย่างเช่น เราอะค่ะต้องการรถที่จะไปเที่ยวนะคะ เป็นเหมือนวัน เอ่อ เที่ยววันเดียว แต่ว่าเหมือนไปทางทั้งตะวันออกและตะวันตก อย่างเงี้ยอะค่ะ ซึ่งบริษัททัวร์ทั่วไปอะเขาไม่จัดแบบนี้ เพราะว่ามันเหมือน มันเหนื่อยสำหรับคนขับ หรือยังไงไม่ทราบอะค่ะ เพราะว่าทางที่ไปอะ ก็คือ เจีย ไอ้สถานที่ที่เพื่อนเราอยากจะไปอันนี้อะค่ะ มันชื่อโอเมกา ก็คือมันน่ะเป็นเหมือนเขาขึ้นมาแล้วก็มีน้ำล้อมรอบอะค่ะ อืม ซึ่งสวยมาก ๆ เลยนะคะ ซึ่งโดยปกติ group ทัวร์อะค่ะเขาจะเลือกไปเลยว่า อะ ฉันจะไปทางฝั่งตะวันตก ก็คือให้ไปนอนหนึ่งคืนเลย แล้วค่อยกลับมาฝั่งตะวันออก แต่ของเราอะ คือไม่ต้องการที่จะไปสุดทางของตะวันตกไงคะ เราอยากอยู่แค่ตรงกึ่งกลางของตะวันตก แล้วก็จะไปสุดตะวันออก เพราะฉะนั้นน่ะเราก็คือเหมือนจะไปเป็นลักษณะตัววายนิดหนึ่งอะค่ะ อืม
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อื้อฮือ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ตัวดี ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ก็คือเป็นเส้นทางที่เราแบบว่าเลือกแล้วว่า มันเหมาะสมกับกลุ่มเรา แล้วก็เหมาะสมกับความสนใจของเรา ใช่ไหมคะ แล้ว ร เราได้แบบเห็นอะไรมากมายจากการเดินทางแบบนี้ ซึ่งคิดว่ามันต่างกับการที่เราไปกับทัวร์ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ มากเลยค่ะ คือเหมือนทัวร์เขาก็จะกำหนดสถานที่ที่เขาอยากจะพาเราไปอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ แต่อันเนี้ยเรากำหนดด้วยตัวเราเองเลยอะค่ะว่า ฉันจะไปแค่ตรงเนี้ย ฉันจะไม่ได้อยากขึ้นไปสุดตะวันตก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วอันเนี้ย แต่ว่ามันหารถยากไงคะ เพราะว่าแบบ รถที่จะพาเราไปตรงเนี้ย มัน ส่วนใหญ่เขาไม่รับกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไปขอ ใช่ เราไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านเช่าชุดอะค่ะ คือพอดีว่าเราอะไปเช่าชุดเขามาถ่ายรูปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเราก็เหมือน เขาอะพูดภาษาอังกฤษได้ เราก็เลยไปขอความช่วยเหลือเขา เราบอกว่า เฮ้ย เนี่ยเราอยากจะไปตรงนี้กับตรงนี้ แต่เนี่ยฉันน่ะหาบริษัททัวร์ไม่ได้เลย อะไรอย่างเงี้ย เธอแบบว่ามีใครที่แบบรู้จักที่พอจะแบบ เออ ให้ฉันน่ะจ้างขับรถพาไปตรงนี้ ตรงนี้ ได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ย เขาก็น่ารักมาก เขาก็ไปหามาให้ได้อะค่ะ อืม แล้วเจอ
ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ ก็ดีนะคะแบบนี้ อืม ค่ะ แต่มันก็โชค นี้ ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เรื่องแรกคือโชคดีที่แบบว่าไปเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ ใน ใน ในเขตที่ไม่ใช่เมืองจัด ๆ นะคะ เพราะว่า ปกติแล้วอะคนจีนน่ะที่อยู่ค่อนข้างจะชานเมืองเนี่ย น้อย คนมากเลยนะคะที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะ ถือว่าเป็นความโชคดีของเราเลยค่ะ
ใช่ค่ะ อืม

ใช่เลยค่ะ เขาก็แบบ โอ้โอ เราเห็นเลยอะว่าแบบใบหน้าเขาอะมีแต่รอยยิ้ม แล้วก็คือ เนื่องด้วยว่าเราคุยภาษากันแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง อะไรอย่างงี้ ด้วยมั้งคะ มันก็เลยเหมือนแบบเป็นอะไรที่สนุกสำหรับเขาด้วย นอกจากแบบว่า เออ สำหรับตัวเรา เราสนุกอยู่แล้วเนาะ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็สนุก เพราะว่าเราพูด จริง ๆ เราอะค่ะ เป็นคนพูดจีนได้นิดเดียว แล้วเขาอะก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดเดียว <laughs> ใช่ค่ะ ใช่ แล้วเรา ใช่ แล้วเรา 2 คนแบบ เรา เราเป็นตัวแทนเพื่อนในการคุยกับเขาใช่ไหมคะ เออ เวลาเราคุยกันเราก็พยายามไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยนะคะแบบ เออ เราพยายามแบบใช้ภาษามือกับภาษาแบบที่เราไอ้นี่กันเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สนุกมาก ๆ
ค่ะ อะฮะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ อาค่ะ ก็เลยมาเจอกันตรงกลาง คนละนิดคนละหน่อยนะคะ ก็สนุกดีนะคะแบบนี้ อือฮึ อืม โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ ก็มันก็เพิ่มความสนุกขึ้นไปนะคะ แล้วอย่างงี้การแบบว่าที่เราได้เดินทางแบบนี้อะค่ะ ใช้ชีวิตช้า ๆ เดินทางช้า ๆ อย่างรอบคอบเนี่ย มันส่งผลกับชีวิตประจำวันนอย ในเรื่องอื่นด้วยไหมคะ เรื่องงานอะไรต่าง ๆ หรือว่า มุมมองกับชีวิตของเราอะค่ะ?
ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ จะบอกว่ามันช่วยเรื่องคลายเครียดจากงานดีกว่าค่ะ คือเหมือนว่า มันเป็นการแบบหยุดพักที่ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ คนอื่นอาจจะพักกัน 6 วัน เราได้พัก สิบสี่ วัน อะไรอย่างเงี้ย อืม ค่ะ ซึ่งเหมือนไปยุโรปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราก็แบบว่า เออ เราก็รู้สึกว่า อะ พอเราได้พักจากการทำงานอะค่ะ แล้วแบบมันได้มาเจออะไรแบบสนุก ๆ แล้วก็การเดินทางกับเพื่อน ๆ แล้วแบบใช้เวลาด้วยกันแบบยาวนาน อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้แบบ เออ มันเหมือนฮีลใจตัวเอง แล้วก็เป็นการชาร์จแบตตัวเองอีกอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อืม
อืม ค่ะ ใช่ ยาวมาก ไม่ใช่ค่อนข้างยาว ยาวเชียวค่ะ <chuckles> ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ อืม อืม ค่ะ แล้วอย่างงี้ ก็คือกลับมาทำงานเนี่ย มันมีผลไหมคะในเรื่องของการทำงาน มันทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นยังไงบ้างค่ะ?
ค่ะ

ก็คือเพื่อนน่ะค่ะ จะวางแพลน เราก็จะมีการแบบว่าเหมือนจองตั๋ว ตั๋วรถไฟ ใช่ไหมคะ แล้วก็ เนี่ยค่ะ ว่า เอ่อ จากตรงนี้จะไปที่นี่ก่อนนะ อะไรอย่างเงี้ย แต่เราอะจะไม่ได้แบบลงลึกไปว่า เราจะต้องไปที่ตรงไหน ๆ บ้างของเมืองนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะแบบเหมือนหลวม ๆ อะค่ะ อย่าง อะ ไปคุณหมิงใช่ไหมคะ เราจะไปจุดไหนบ้าง อ๋อ ไนต์มาร์เก็ตเหรอ มีหลายที่นะ เงี้ย เราก็แค่ list ออกมาว่า มันมีหลายที่ ไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ อ้ายตะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ ก็คือ แบบว่าดูที่เอาไว้คร่าว ๆ
ใช่ค่ะ คร่าว ๆ เฉย ๆ แล้วก็แบบอาจจะมีแบบว่าการเดินทางไปแต่ละที่ เพื่อน อันเนี้ย เพื่อนก็จะไปเซิร์ชแล้วว่า การเดินทางไปแต่ละที่อะ มัน ต้องเดินทางยังไง? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช้จ่ายเท่าไร? อันนี้เพื่อนจะเป็นคนทำ แต่ว่าก็
ค่ะ อืม เพื่อนน่ารักมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะ เขาจะแบบเหมือนมี ออปชัน ให้เราเลือกอะ คือ อะ อยากจะไปไหน ไรอย่างเงี้ย เออ ฉันทำให้เธอครบแล้ว
ค่ะ ค่ะ อันนี้ เอาจริง ๆ เพื่อนน่ะเหมือนเป็นแบบว่า ChatGPT นะ แบบว่า เราใส่ข้อมูลเข้าไปเป็นหัวข้อ แล้วเพื่อนก็มีการ generate ข้อมูล ออกมาให้เราเป็นข้อมูลว่า ต้องทำอะไร หนึ่งสองสามสี่ห้า แบบน่ารักมาก ๆ เลยค่ะ
ถูกต้องเลยค่ะ ประมาณนั้นเลย อืม เหมือนเราเป็นคนเขียน Prompt เนาะ ฉันอยากได้แบบเนี้ย อะไรเงี้ยค่ะ อา พอแบบ อา แล้วเพื่อนก็จะคิดต่อว่า อืม จากคุณหมิง เพราะเราไป 4 เมืองใช่ไหมคะ เราไปคุนหมิง Dali Lijiang Shangri-La ถ้าตาม Group ทัวร์แล้วอะค่ะ ก็คือ เขาอะจะอยู่แค่แบบเหมือนวันหนึ่งบางที 2 ที่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ซึ่งพวกเราอะมองว่าแบบ อุ๊ย ยังไม่ได้แบบว่า เอ่อ เหมือนชื่นชมกับวัฒนธรรมเขาเลย ยังไม่ได้เดินเล่นแบบจริง ๆ เลย ไรอย่างเงี้ย ก็ต้อง ใช่ไหมคะ ก็ต้องเปลี่ยนที่แล้ว ไรอย่างเงี้ย เราก็เลยมีความรู้สึกว่า เออ มันไม่ใช่ทางของเรา อะไร อย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็เลยแบบว่า ใช่ เพื่อนก็เลยแบบบาง บางที่ อย่างเงี้ยค่ะ เราจะพัก 3 คืน บางที่พัก 4 คืน บางที่พัก 2 คืน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เพื่อนบอกว่า "เวลามาเที่ยวอะ เที่ยวให้มันแบบว่า รู้สึกว่า เออ ฉันจะได้ไม่ต้องกลับมาอีก"
ค่ะ อืม ค่ะ อืม เออ ใช่ ๆ ยังไม่ทันได้ซึมซับอะไรเลยใช่ไหมคะ? <chuckles> จริงด้วย อืม

มากเลยค่ะ คือก่อนที่จะไปอะ เรา เราแบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนลักษณะคนเป็น เบิร์นเอาต์ อะค่ะ ที่แบบเบื่องาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่อยากจะแบบลุก ไปทำ งาน แต่พอเนี่ย เหมือนมันเป็นแรงฮึบอะ ว่าแบบว่า เฮ้ย เธอ เธอต้องทำงานสิ เพื่อ เธอ จะได้เอาเงินเนี่ย ไปเที่ยวเมืองจีนต่อ ใช่ ไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ มันทำให้เราอะฮึดอีกเรื่องหนึ่ง คือ เราอะอยากที่แบบว่าสื่อสารให้มันรู้เรื่องมากกว่าเนี้ยค่ะ เราก็เลยแบบว่า เหมือนการท่องเที่ยวครั้งเนี้ย ทำให้เราอะกลับมาดูหนังจีน ที่แบบว่าเป็นแบบ ดูเป็น subtitle ภาษาไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม เพื่อที่จะศึกษาภาษาเขา ใช่ ไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ <chuckles> เข้าใจเลยค่ะ เพื่อที่เรา จะได้ไปอย่างงี้อีก อ๋อ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เออ อืม อ๋อ แล้วก็ฟังเสียงจีน โอ้โฮ นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ย คือมันแบบว่าไปแบบขั้นสูงขึ้นไปอีก คือมา แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ ร เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มขึ้น จากที่เราเคยเป็นอยู่นิดหนึ่ง อย่างงี้นะคะ
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ เพราะเรารู้เลยว่าแบบว่า เออ การเดินทางไปประเทศไหนเนี่ย มันก็จะมีอะไร สิ่งต่าง ๆ ที่แบบ เฮ้ย เรา แบบมันแปลกตาสำหรับเราอีกเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาจริง ๆ นะคะ คือเมืองจีนเขาแบบเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จากที่ ค เราเคยแบบได้รับรู้มา ไรเงี้ยค่ะ ใช่ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ จริงด้วยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่า สำหรับคนที่แบบว่ามีเวลาไม่เยอะมาก อาจจะ ไม่ถึงกับ 14 วัน อย่างเงี้ยค่ะ พอจะมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยแบบว่าให้จัดทริปที่เดินทางอย่างช้า ๆ อย่างงี้แหละ แต่ใช้เวลาไม่นานมากเนี่ย ควรจะให้ความสำคัญกับจุดไหนมากที่สุดน่ะคะ?
ค่ะ จริง ๆ คือแนะนำว่า เป็นการเจาะเมืองอะค่ะ เรา ถ้าเวลามันน้อยใช่ไหมคะ เราอาจจะไปแบบที่ที่ไม่สูงมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่าง อะ ประมาณแบบ Dali คุณหมิง Dali อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะ เอาแค่แบบ 2 เมืองเล็ก ๆ ก่อน เที่ยวให้มันแบบว่า อุ๊ย ฉ่ำ ฉ่ำปอดตัวเองก่อน ไร เงี้ยค่ะ แล้วค่อยแบบ
อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ คือไม่ต้องกระจายไปหลาย ๆ ที่
ใช่ค่ะ คือแค่เนี้ย เราว่าแบบใช้เวลา 5 วันกำลัง ดีเลย 5-6 วันน่ะ คืออยู่ สอง เมืองเนี้ย ใช่ค่ะ ใช่
ค่ะ อืม ก็ได้ ได้สัมผัสแบบว่าการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดเหมือนกัน